Mmm. Biasanya tuh aku keluar ya, namanya kita, anu, istirahat, merokok tuh biasanya tuh. Kebetulan aku waktu itu kerjanya di mall, jadi tuh ada tempat heeh, main ini, Mbak, kayak ya mainan anak-anak gitulah ya, kayak, apa, sarana permai bermain gitu ya, ada tempat buat ninju-ninju, Mbak.
Mhm, mhm. Mhm, mhm. Oh. Mhm. Iya. Mhm. Oh, <chuckles> gitu, disalurkan di situ ya?
Heeh, iya, jadi aku heeh, ya kan kita mau marah enggak bisa ya, gitu kan. Namanya kita kerja sama orang, ya udah, habisin di situ tuh, pukulin aja di situ kan. Eee, ya, enggak reda-reda juga, cuma kayak, ya lumayanlah, gitu ya. Aku tuh sempat mau nangis Mbak, waktu itu, Mbak. Jadi kayak heeh, udah kerja capek-capek gitu kan, eee, sesuai yang dimaunya manajer aku ini gitu kan, aku kasih drafnya, udah aku cetak gitu ya, eee, nggak pakai omong-omong, itu kertas dicampakin lagi ke ini, muka aku, heeh.
Benar. Mhm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Mhm. Oh ya? Gimana tuh? Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oh! Kenapa kenapa gitu?